Aham.
Porque eu vou, eh, eu vou para o meu trabalho presencial, porque eu tenho um trabalho presencial, que eu vou para o escritório todos os dias.
Ah, tá, então você tem um trabalho de de escritório também?
É, que é o meu trabalho, né. É a m é o minha minha prioridade de trabalho. É, exatamente. Eu vou, mas esse é um trabalho que ele, eh, eu vou para o escritório, tal, 18h eu já estou aqui em casa de novo, né.
Fixo, né? Ah, ok. Então é um horário bem legal, né. Tipo, de 11 às 6 uma a carga horária não é muito puxada.
É. É, é tran é tranquilo. É, é bem tranquilo, é um trabalho, eh, que eu faço, assim, de boa. Inclusive eu tenho todo o sistema aqui no meu computador também, então às vezes eu até faço de casa, chego lá, só fico lá mesmo entregando beleza e conversando com a galera. Porque eu sou É, sou sou eu que cuido do escritório, assim, né. É uma empresa de elétrica. Meu chefe é o o dono, ele gosta de ir pra obra, então eu fico no escritório pagando conta, eh, man pagando o o pessoal de trabalho, cuidando do financeiro, enfim. Então é um trabalho que eu já que eu já deixei ele bem redondinho, assim, com planilhas e tal, então eu não tenho muita coisa, assim, todos os dias. Só quando apertam umas outras situações, mas beleza, né.
Entregando a beleza é ótimo. <laughs> Entendi. Aham. Ah, tá. Ah, que legal! Ótimo. Ótimo. Perfeito.
Eu faço isso. E aí quando eu chego em casa, eu vou fazer mais o meu outro trabalhozinho ali, depois das 18h, né. Claro, eu vou comer alguma coisa, fazer alguma coisinha ali, então eu trabalho um pouquinho mais, e aí às 21h eu vou pra academia, né. Ou ou no meu planejamento está que eu vou, né. <laughs> Que tem essa diferença. Mas meu plan meu planejamento está lá que eu vou, mas enfim. Hã
Hã. Aham. Ótimo. Entendi, aham, com certeza. Entre o planejamento e a realidade existiu uma diferença, né.
É, e ao ao mas o que que acontece, né.
<laughs> Hã.
Eu eu tenho eu tenho muitos problemas com sono, né. Eu tenho eu tenho bruxismo, então durmo com a plaquinha, sabe. Eh, eu tenho, eh, eu sei que eu ronco. Aí, às vezes, eu falo: “Meu Deus, será que eu tenho apneia?”. Então eu não tenho um sono com muita qualidade, assim. <clicks tongue> E e além de desse sono com pouca qualidade, eu
Aham. Eita, sei. Entendi. Hum.
Trabalhei muito tempo muito tempo, não, foi 1 ano numa empresa da Califórnia, no qual está 3 horários, eh, 3 horários, 3 horas a menos do que o
3 horas na frente, ou seja, para trás, na verdade. É, 3 horas para trás.
É, não, está 3 horas pra trás, exato. Ou seja, eu começava a trabalhar 11h

Tipo o quê assim. Acho que eu acho que eu não assim
Pode ser. Por exemplo, algumas rotinas que que eu acho legal, que ajuda bastante as pessoas, não necessariamente que têm dificuldade só pra dormir, mas que não têm muita qualidade de sono, ok? Porque essa rotina, ela ajuda a a melhorar a qualidade do seu sono. Então, por exemplo, uma coisa que você pode fazer: co diminuir a luz do banheiro, colocar uma velhinha, tomar um banho bem quentinho, sabe? Colocar um cheirinho de lavanda na cama, que é relaxante. Colocar um sprayzinho de lavanda na cama, sabe? Você toma ai, né? Uma delícia. E daí você pode tomar, eh, o magnésio. Porque o magnésio, ele ajuda a produção natural que o seu corpo tem de hormônios que fazem aumentar a qualidade do seu sono, sabe? Então, às vezes, quando o sono está com muito baixa qualidade, pode ser uma falta de magnésio, sabe? Então você tomar um magnésio, aquele que chama Calm, sabe? C-A-L-M. No Costco vende. Pode ir lá comprar. Daí eles e eh, você toma um um negocinho daquele, eh, em um pozinho, sabe? Você pode fazer tipo um chazinho bem quentinho. Delícia. Tem com um gostinho diferente. Eh, toma um magnésio antes de dormir. Deixa o telefone de lado, tipo já um um 1 hora, mais ou menos, antes de você começar a sua rotina. Para o seu cérebro já ir desconectando, sabe? E eu sei que parece que pode ser até uma rotina bem longa mas ajuda muito na qualidade do seu sono, sabe? Eu acho que vai valer a pena, porque daí você vai acordar descansado, você vai acordar com mais energia e no entanto, com mais motivação para sua manhã e para o resto do seu dia.
Hã. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Hum, adoro lavanda. Uhum. É. Ah. Hum. Uhum. Aham. Sei. Uhum. Certo. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum.

Olha, eu queria desabafar um pouco com você e até talvez pedir um um conselho, assim, porque eu tenho percebido que eu estou com uma falta de motivação nas minhas manhãs, né, eh, na verdade, assim, parece que eu não consigo manter um padrão. Tem um dia que eu tem um dia que eu estou motivado, acordo cedo, aí tem outro dia que eu acordo um pouquinho já mais tarde, aí tem outro dia que eu já acordo super enfim, <chuckles> uma loucura, sabe. E aí
Sério? Ah, entendi. Hum, entendi. É é é falta de rotina, né, o que eu estou escutando você dizer.
Falta. É, exatamente. O que acontece, tá, eu vou te contar a minha rotina para ver se você, né consegue entender. Eh, eu acordo todos os dias estou programado para acordar 8h, tá. Ah, e aí, 8h eu tenho eu gosto muito de tomar banho de manhã com calma, tomar meu café, porque, assim, eu ainda estou fazendo dowload da minha alma, do corpo, ainda não estou na <chuckles> né, ainda estou naquela coisa, né, então eu faço isso, tomo meu banho é ainda não engatei, então eu tomo o meu banho tranquilo, tomo meu café, aí eu pego
Aham, pode falar. Entendi. Certo. Com certeza. Aham. Sim, ainda não engatou, né.
ah, e co começaria a trabalhar por volta das 9h, por quê? Eu tenho um trabalho home office, né, e esse trabalho ele me dá a liberdade de fazer esse trabalho 24 ho ele fica aberto ali para eu fazer 24 horas por dia, né, 7 dias na semana, então eu tenho uma flexibilidade de horário que eu vá fa tá.
Entendi. Entendi. Ah, entendi. Uhum. Isso é muito bom, isso é bem legal.
Ah, então esse trabalho Isso é bom, mas eu tal acho que talvez seja esse que também está pegando aí na minha manhã, por quê? Eh, eu não sou obrigado a fazer de manhã, eu posso fazer outro horário. Mas vamos lá, deixa eu se eu terminar de de contar, né. Aí
Hã. Ah, entendi. Sim.